हुँ। जी, ज़रूर देखिए ये तो मैं कहूँगी कि आजकल बहुत ही ज़्यादा एक फ़ायदेमंद चीज़ हो गई है, जो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉज़ी आ गई है क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि उनके पास कुछ ऐसे विकल्प ही नहीं होते थे, वो कैसे फँस जाते थे, खुद ही उनको सब कुछ करना पड़ता था और ना ही कोई विकल्प था कि जैसे आजकल तो फट से पढ़ाई की बात करें तो यूट्यूब खोलें, कुछ भी आप वो सर्च करें आपको जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसके बारे में कितनी ज़्यादा आपको वीडियो मिल जाएँगे। एक क्या, मुझे लगता है कि हज़ारों तरीके बता दिए गए हैं कि कैसे आप उस चीज़ को सीख सकते हैं या आप अपनी जो चीज़ों को याद करना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो है ना अ, जो युग अब चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी है। लेकिन जब मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग पढ़ते थे ना तो तब ऐसी चीज़ें नहीं, हमें ट्यूशन करनी पड़ती थी या ट्यूशन के बाद फिर अगर दिक़्कत होती थी तो फिर लैंडलाइन होता तो मैं अपनी दोस्त को फ़ोन करती होती थी कि यार मेरे को ये सम जो है ना मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है मैथ्स का, तो अगर तू मुझे इसमें बता तो कैसे-कैसे करना है? तो हम लोग फ़ोन पे एक-दूसरे को समझाते होते थे, वो लैंडलाइन फ़ोन पे, वहाँ पे बात करते थे। जी, और आज की बात करें, आजकल तो सीधा ही हम देख सकते हैं कि कुछ भी अगर नहीं पता चल रहा है तो या तो यूट्यूब से देख लें अगर नहीं है तो वीडियो कॉल कर लें, है ना? या आजकल तो मैसेज अपने टीचर को भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉज़ी से, व्हाट्सएप खोलें फ़टाफ़ट से अप अपने टीचर को भी टीचर भी कहते हैं कि आप जब मर्ज़ी हमसे पूछ भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिक़्कत ही नहीं है और ट्यूशन देखिए ट्यूशन को कैसे बदला है टेक्नोलॉज़ी ने। ऑनलाइन हाँ, चैट जीपीटी भी है और देखिए ऑनलाइन कोर्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ये फिज़िक्स वाला और बहुत सारी हैं, आप उसपे जाके एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लें अपना कि जैसे 1 साल का, 6 महीने का, वो बैच ख़रीद लें अपना जो भी आपकी पढ़ाई है। वो आपको उस तरीक़े से पढ़ाएँगे और बहुत बढिया तरीक़े और देखिए साधन कितने लोगों को इससे नौकरी भी मिल गई है, व्यवसाय लोगों के शुरू हो गए हैं घर बैठे-बिठाए, कोई मुझे लगता है कि दिक़्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है लेकिन एक समय था जब टीचर्स को कहते थे कि अ, सिर्फ़ ट्यूशन और क्या अ अ, मतलब जो स्कूल की तनख़्वाह होती थी वो मिलती थी या हद ज़्यादा मेहनत करनी है तो ट्यूशन से कर लेते थे। लेकिन अब मुझे लगता है जो टीचर्स हैं ना ऑनलाइन ज़रिए से वो ज़्यादा कमा रहे हैं और घर बैठे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉज़ी ने तो बहुत ही बढ़िया कर दिया है सबकी ज़िंदगी को और बहुत विकल्प आ गए हैं हमारे पास। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। सच में। बिल्कुल। बिल्कुल, समझ सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। जी। सच में। बिल्कुल। चैटजीपीटी आ गया है, अगर देखा जाए तो अ, चैट जीपीटी से भी बोल सकते हो आप। आराम से एक नयी बिल्कुल। बि